Oke, streaming film ya. Streaming film tuh berarti kan dari OTT kan ya yang, eee, kayak, Netflix dan kawan-kawan gitu. Eee, aku bisa dibilang suka dan tidak sih, ya dan tidak lah jawabannya. Karena, eee, terkadang yang paling aku hindari itu adalah efek jadi, apa sih istilahnya, zaman zaman sekarang tuh, binge watching, jadi yang terus-terusan gitu dihajar dihajar episode per episode gitu kan. Maraton, iya. Aku sekarang jujur menghindari itu, gitu loh.
Ah hah. Betul. Iya. Oke. Mhm. Maraton maraton. Ah hah. Menghindari berarti pernah?
Pernah pernah, dan efeknya satu, eee, jam istirahat berantakan. Kedua, kerjaan nggak kelar. <laughs>
Oh, oke. Mhm. Tidak sehat ya berarti ya, dibela-belain ya. <chuckles>
Eee, iya, sangat-sangat nggak sehat gitu, eee, apalagi, eee, ya pernah nih dulu ketika pasangan juga, ya tahu sendiri lah Korea kayak gimana gitu, d drakor-drakor itu.
Mhm, mhm.
Ya udah melupakan urusan urusan rumah tangga, dan akhirnya ya berantem soal itu, gitu.
Waduh banget waduh banget itu. Berarti
Ya makanya hmm.
Tapi cocok dong berarti sama-sama suka ini, sama-sama suka binge watching atau maraton.
Eee, tapi kan yang ditonton berbeda Kak. <laughs> Yang satu nontonnya drakor, saya mungkin yang lebih, apa ya, lebih, eee, thriller action atau yang drama, drama banget gitu e e tapi leb paling suka sih sebenarnya science fiction sih kalau kalau aku sendiri gitu.
<laughs> Oh, iya sih. Oke sih Oh.